احكِ لي بقى كده يعني إيه الضيافة بالنسبة لك و وهل في طقوس معيّنة بتعملوها وبتقدَروا تحافظوا عليها آآ، وخصوصًا لو جا لكم ضيف سواء كان ضيف مثلًا مُنتظِر وصوله أو ضيف غير مُنتظِر وصوله طبعًا يعني؟
بُصّ يا سيدي، الضيافة ده حاجة وكرَم الضيافة ده حاجة متأصّلة فينا إحنا كمصريين يعني، ما فيش شك أبدًا إن لمّا ييجي لك حَد وأنت لازم تحتفي بيه وكده و وتقدّم له كل اللي عندك، فالضيافة شيء يعني أنا مش عايز أقول لك من الدين كمان، يعني إحنا عندنا في الدين الإسلامي بيقول "من كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فليكرِم ضَيْفَه." يعني دي من أُصول عقيدتنا ومن عاداتنا وتقاليدنا، إذا جا لك ضيف لازم تكرِمه، فالضيافة بالنسبة لي شيء كبير وشيء بيقرّبني من ربنا كمان، وبيخلّيني بنكسَب حسنات وإن أنا إن أنا إن أنا نكون بَش في وِشّه و وأستقبله كويس الاستقبال اللي ل ي يليق بيه آآ، فده يعني حاجة زي عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، علاوة على إنها بتتّفق مع عاداتنا وتقاليدنا إحنا كمصريين وكشرقيين عادةً يعني.
صحيح. امم. صح، صح. طيب آه، آه. صحيح. إمم. امم. طيب، يعني هي من وجهة نظرك ال ال ال هي مش لها شِقين: شِق ديني، وشِق اجتماعي، وشِق عادات وتقاليد يعني اتربّينا عليها، أو اتربّيت عليها كلّ في المجتمع يعني. طيب بالنسبة لك الشِق ال ال ال الاجتماعي يعني الوالد بقى زمان، أو ال آآ، العال العيلة مثلًا إز إزاي ربّوا فيك حِتّة يعني الضيافة، وأنك شخص لازم تكون كريم، إزاي ترَبّت؟ وهل في مواقف معيّنة الوالد كان بيعملها اللي هو أنت بتقول: "إيه ده، معقولة، إيه كمية الضيافة اللي هو بيعملها دي؟!"
بالضبط. أيوه. أيوه. اهم. يمكن والدي ووالدتي وأسرتي زمان، هي يمكن اللي عَلَّمتنا الكلام ده على فكرة، لأن أنا كان والدي يعني راجل ريفي، ووالدتي كانت سِتّ ريفية، وأنت عارف طبعًا الريف بيبقى وضعه مختلف شوية عن المدينة في حتة الضِّيافة. فكان دايمًا بيتنا ما بيخلوش من الضيوف، وأنا صغير يعني أنا كنت دايمًا أشوف ناس داخلة وطالعة عندنا في البيت، وأمي دايمًا في المطبخ بِتِجَهِّز لهم مشروبات وحاجات. فأنت في الغالب الطفل يعني لمّا بيشوف حاجة قدّامه ف في بيت في بيت والده مثلًا، أبوه بيعملها أو أمه، دي بتتحفر جوّاه، ويمكن بتسيب أثَر فيه، وبتربّي فيه مثلًا قيمة أو معنى أو كده. فوالدي ووالدتي بصراحة كان لهم دور كبير أوي، أوي، أوي، إن أنا أعرف يعني إيه ضَيف، ويعني إيه لمّا ييجي لي ضَيف أعمل إيه معاه وكده، و وأتصرف إزاي، وأكون كريم معاه. فوالدي له دور كبير، علاوة على إن والدي دايمًا كان بيقعد معانا دايمًا ويكلّمنا يعني عن القيم، والأخلاق، ومنها الضيف، ويمكن هو اللي علّمني الحديث اللي قُلته لك ده: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ." يعني إيمانك بالله بِيِدفَعَك إن أنت إن أنت تُكرم ضيفك. اتفضل.
امم. عادة أصيلة هناك طبعًا. طبعًا، طب امم. امم. صحيح. اهم. آه، بالضبط. يعني كان بيتكلم معاكم في ال أها. امم، يعني قصدي أقول كان بِيِتكلِّم، مش مثلًا انعكاس أفعال بتشوفها يعني، لأ، كان يقول لك: "اعمَل كذا." مش مش مثلًا أنت ت شُفته بِيِكرِم الضَّيف، فاللي هو المفروض أقلِّدُه، لأ، ده كان بِيِرَسِّخ فيك القيمة طبعًا، صح كده؟
اهم. إمم، بالضبط، والدي ما كانش بيكتفي إن إحنا نشوفه كنموذج مثلًا لراجل بيكرِم ضيفه، لأ، هو كان بي توجيه وكده وأنت عارف الناس بتوع زمان بصراحة كانوا بيهتمّوا ب بترت بتربية الأطفال بطريقة كويسة وتك وطريقة يعني بي بيزرع في بيزرع فيك القيم وال والأصول، وخاصةً إحنا كًنّا ريفيّين يعني.
إمم. آه، طبعًا. أكيد. اهم. طيب آآ ال ال ليه ليه العادة دي كانت أصيلة زمان أو يعني ل ليه عادة الكَرَم والضيافة بالذات آآ مُتأصِّلة في المجتمع ال المصري والعربي بصفة عامة على فكرة، يعني ليه، ليه يعني إشمعنى دي؟
اهم. والله يمكن زمان كان الناس بيبقى عندهم وقت شوية يستقبلوا الضيوف، آآ كانت الحالة المادّية يمكن متيسّرة شوية بحيث إن أنت الضيف طبعًا لمّا بييجي لك أنت مش معقول مش حت مش هد هد هتقدّم له حاجة، ده ممكن يقعد عندك مثلًا ساعة، ساعتين، 3، يكون في ميعاد غَدا والّا حاجة، فأنت فأنت لازم ي تكون أنت أصلًا جاهز بحاجة تقدّمها له، والحاجة دي لازم تكون حاجة كده قيّمة حاجة تليق بيه، أكل كويس، شُرْب كويس وده مُكلِّف. يمكن زمان الناس كانت حالتها كويسة متيسرة، فكانوا بيقدروا يستقبلوا ضيوف و وكده. آآ، علاوة على الوقت بقى يعني يمكن كان زمان برضُك الناس الريفيّين اللي هم أهلي مثلًا كان بيبقى عندهم مش موظّفين مثلًا، فلو حد جاله في أي وقت ممكن يستقبله ويقعد معاه عادي، وحتّى لو طَب عليه بطر بطريقة مثلًا مفاجأة أو كده ما كانش في غضاضة أو زَعَل أو كده إن حد ييجي لك آه، فبصراحة يمكن فكرة الضيف والضيافة اختلفِت شوية برضُك ع زمان عن دلوقتي وعن طريقة استقبال الضيف وكده.
مش هتكرمه، طبعًا. إمم. طبعًا. إمم. صحيح. إن هو ييجي يع إمم. أكيد. طيب دلوقتي آآ <clears throat> خلاص يعني ال الوالد رسّخ فيك القيمة ورسّخ فيك ال آآ فيكم بصفة عامة يعني <clears throat> في ال في الأطفال وفي العيلة ال قيمة الضيافة وقد إيه الضيف ده مهم و وقد إيه ف ده الضيف لازم يتكرَم، طيب آآ ب يعني ال ل لمّا كبِرت بقى وبقى عندك بيت خاص بيك و ومُستقِل، من وجهة نظرك آآ كَرَم الضيافة ده أنت بتعمله إزاي، يعني كَرَم الضيافة ده، هل أكل وشرب، هل هل مَوَدّة، هل فلوس؟ وجهة نظرك إيه هي كَرَم الضيافة بالن بالنسبة لك يعني؟
جميل. أيوه. بُصّ يا سيدي، إكمن طبعًا الزمن اتغيَّر وإحنا دلوقتي أكيد برضك بنستقبل ضُيوف وبييجي لِنا ضُيوف ما فيش مشكلة، بس الزمن اتغيّر، إحنا عندنا مَثَل كده عربي مصري بيقول إيه، "لاقيني ولا تغدّيني"، مش شرطْ إن أنت تِقدِّم للضيف حاجة دلوقتي يعني في الزمن حتى ده، لأن كُلّ الناس عا بِتُعذُر بعضها، م وعارفة ظُروف بعضها فبالتالي يعني ب لو أنت جَه لك ضيف أنت ما أنتاش مش مثلًا مش قادر تِقَدّم له حاجة قَيّمة أو أكل أو شُرب، يكفي البشَاشة، يعني مش شرط ت تِقَدّم له أكل غالي أو مَشْروب غالي أو كده آآ، ابتسَامْتك في وِشّه وهو دَاخِل و وترحيبك بيه وتحسُّسه إنه هو جاي في في بيته، والله ده جَميل وحتى كَمَان في مَثلْ كَمَان عايز أقوله لك يعني، بيقولوا "بَصَلة المُحِبّ خَروف"، لو عَملْت له كوباية شاي وإدّيتها له
صحيح. إمم. صح. إمم، حلو. الترحيب الحار طبعًا صحيح، إمم. آه، اتفضل. آآ، طَب حلو استن لحظة بس، يعني إيه بَصَلة المح حلو المَثَل ده يعني إيه طيب؟ <laughs>
يعني إن أنت مثلًا مش شرط تِقَدِّم له حاجة كبيرة أكل كبير أو شُرْب كبير، ممكن ك ممكن كوباية شاي بس كده، بتْعَبَّر عن المَّوَدَّة وعن الحب ويحس إن أنت برضك كنت بتقدّره وبتقَدِّم له ح كوباية شاي، مش هتكَلِّفَك حاجة يعني، شوية مَيّة وشوية ش سُكّر وشوية شاي حاجة بسيطة، عادي يعني آآ، فهي زي ما بيقولوا "لاقيني ولا تغدّيني"، و"بَصَلة المُحِبّ خروف"، مش شرط إن أنت تِكَلّف نَفسَك أو تتعب نَفسَك، البشَاشَة أهم حاجة، إن أنت تقابله بِوشّ طَلْقْ كده وحلو وسَمْح وتحسِّسه إن هو مُرَحبّ بيه، أنت مش جاي يعني أنت حد تقيل عليَّ أو حد غلِس أو كده، ده كفاية خالص ده يُعتَبر كَرَم من كَرَم الضِيَافة.
<smacks lips> يا سلام! صحيح. جَمِيل أوي. إمم. أحسنت. اهم. صحيح. طيب ال ال ال الضيافة انتقلت من ال م كرم الضيافة والأصل الضيافة و ونقدر نقول عبادة الضيافة كمان لأن أنت بت يعني تتكرم بت بتقرب من ال م م م ب بتخدم مخلوق عشان خاطر الخالق طبعًا يعني، أو بتكرمه عشان خاطر الخالق. فالعلاقة اختلفت أو ال ال الضيافة كا من الأب للإبن لل من الجد بقى يعني الجد لل للأب للإبن ال أنت بقى بتنقلها لولادك؟
بالضبط. بالضبط، تمام. أيوه. امم. والله أنا باعتمد دايمًا مع ولادي على فكرة النموذج، إن هو يشوفني باعمل حاجة هيعملها زيّي، التقليد. أنا بأ يعني الأولاد دلوقتي مختلفين برضك عن زمان، و واستجابتهم للأوامر والتوجيهات بتبقى يعني مش مش أحسن حال يعني زي زمان. يعني أنت لو جبت ابنك دلوقتي وقعدت معاه قعدة وبتاع وقلت له يا ابني اعمل كذا، وخلّي كذا، ويا ريت لمّا ييجي لك ضيف يا حبيبي تكرمه أو بتاع، آآ، استجابة الطفل ما بتبقاش يعني إيه، ما بيخشش دماغه إنما هو إيه ال الولد بيبقى ذكي أو الطفل بيبقى ذكي، بيشوف أبوه بيعمل إيه فبيعمل زيّه. فالتربية بالنموذج دي بصراحة متأصلة عندي أوي، أوي، أوي، أوي. أنا لمّا باحب عاوز أزرع حاجة في ابني باعملها قدامه، فأنا لمّا بييجي لي ضيف طبعًا أكيد الطفل ابني أو كده بيقعد معايا، بيشوفني بنتصرف معاه إزاي، ويمكن أنا بنتعمد إن أنا نكون مثلًا كويس مع ضيفي، بنكرمه، بنتعامل معاه ببشاشة، بِوّد، بِحُب ابني هيشوفني هيقلدني، تلقائي، من غير توجيه ومن غير نُصح، الطفل بيتعلم بالنموذج يمكن دي وسائل التربية حديثة دلوقتي التعلم بالنموذج دي م معروفة أوي يعني.
صح. طبعًا. زي ما يشوف. صح. امم. امم، صحيح. صح. صح. خصوصًا زي ما أنت وَضّحت ال إن التربية اختلفت من ال من زمان لدلوقتي، ز دلوقتي بقى ال اللي هو كل حاجة بقت ك مفتوحة يعني زي ما أنت وضّحت. فالطفل يحب يشوف الأب.
كده ي بالضبط كده، يعني أنت دلوقتي مش بتربي ابنك آآ، بالضبط زي زي ما قُلت كده أنت التربية دلوقتي مش أنت لوحدك اللي بتربي ابنك أنت معاك دلوقتي Social ومعاك دِشّ ومعاك نت ومعاك ومعاك صحاب بره بيز بي بي بي بيتعاونوا معاك دلوقتي، مش بيتعاونوا بقى، يا عالِم بقى على حسب اللي بيزرعوه في ابنك. آآ، بيربوا معاك آآ، سواء بقى تر تربية إيجابية أو تربية سلبية على حسب الظروف. ابنك بيشوف إيه على الInternet ابنك بيتعامل مع مين، مين بيأثر فيه بره، وهكذا يعني. فأنت مش عارف أنا كنت عايز مثلًا أعلّمه الضيافة. ممكن بره العيال يعلموه، صحابه، حاجة تانية، ممكن بالضبط.
للأسف. امم. صحيح. اهم. البُخل مثلًا، صحيح، صح. امم. بالضبط فعلًا، آه فهو طبعًا دور الأب و خصوصًا في ترسيخ العقيدة زي ما اترسخت لك من الج من الأب طبعًا بتنقلها للإبن، ولكن يعني برضه يعني يعني عاوز أسألك سؤال برضه في الحتة دي، هو الضيف مش برضه الضيف ليه المفروض يكون عنده واجبات مُعيّنة، مش أي ضيف كده برضه يتكرم والّا ايه؟
بالضبط. اتفضل. اهم. آه، يعني أنا فهمتك. بُص يا سيدي ك الضيوف اللي بتيجي لك دي أنواع: في ضيف ممكن يكون صديق، آآ، مقرب، ق ق قريب مثلًا من أهلك. وممكن يكون أصلًا جاي في وقت مش مناسب، ما إحنا قلنا بقى دلوقتي العادات اختلفت والو والزمن اختلف، أنت ممكن يكون عندك شغل وعندك ضغط وييجي لك ضيف أنت مثلًا حاسس إنه تقيل دلوقتي في الوقت ده ما أنتش قادر. فيعني أنا أنا إ إ إزاي بقى باواجه الكلام ده، والله هو الضيف القريب مني أوي مثلًا صديق أو أو أو أو قريب، أو كده أنا باحاول مثلًا إيه ممكن أعتذر له، يعني ممكن والله أقول له: "معلش أنا مش فاضي"، هو بيتصل عليَّ بيقول لي أنا جاي لك مثلًا عايز أقعد معاك شوية، والله بسهولة خالص أنا ممكن أعتذر له وأقول له: "معلش يعني أنا والله مشغول أنا عندي شغل مش فاضي".
امم. حلو. صحيح. امم. امم. حلو. وهو وهو عادي ولا بي بيزعل؟
ما أنا بنقول لك ده ين ينفع مع المُقرّب اللي هو القريّب منك فما بيزعّلش، أو لو كان قرِيبي مثلًا أخويا أو أختي أو، أو عمّي مثلًا، خالي "معلش والله يا جماعة والله الظروف بتاعتي" بيكون طريقتي كده معاهم يعني "يا جماعة والله ظروفي مش بتسمح دلوقتي، والله أنا عندي شُغل ومش فاضي فمعلش يعني ممكن نأجّل الزيارة دي ليوم تاني." ممكن يتقبّلوا ده إن شاء الله يعني وبيتقبّلوا الحمد لله ما دام قريّبين. أمّا بقى ممكن ييجي لك ضيف مباغِت وضيف في وقت أنت ما أنتاش مناسب، ده يعني مش هاقول مش هارحّب بيه، ماشي أنا ممكن يعني يقعُد معايا بس بشياكة كده، أنا ممكن بعد شوية بعد ما يقعُد معايا شوية مثلًا صغيرة خَمَس، عَشَر دقايق وبتاع ممكن أعتذر له بقى "معلش والله الوقت دلوقتي مش ت مش تمام وأنا عندي حاجة." وباعتذر برضك، أصل أنت م مصلحتك برضك وشُغلك واللي وراك يعني مش عايز أقول أهَم من الضيف، يعني أنت توازن بقى، توازن ما بين ما بين اللي أنت عايزه وكرَم الضيافة وكده واستقبال الضيف.
آه. إمم. فهِمت. حلو. أها. كفاية عليك كده. <laughs> طبعًا، طبعًا، طبع صحيح. ب بخصوص الموازنة بقى يعني، أنت أض أضفت نقطة مهمة أوي، م موازنة ال العلاقة بين الضيف وال واحترام الأه واحترام الحدود العيلة طبعًا ووقتك كمان على فكرة، هل الموضوع بتحس كده إن في بعض الضيوف ما ما عندوش الحِتّة دي إن هو يحس إن هو مجرّد ما دخَل بيت شخص أو صاحبه، آآ، خلاص بقى البيت بقى بالنسبة له مفتوح ويقول لك "تعالَ فين الولا؟ وتعالَ سَلّم على الولا." و ومش عارف <tsk> يعني بتحس في بعض الناس بيتجاوزوا الحِتّة دي، صح كده؟
بالضبط. اهم. أيوه، أيوه. ف فاهمك طبعًا، آه، في في يعني ل لو جاز التعبير اللي هاقوله ده يعني بيبقى في ضيف جِلياط، كلمة جِلياط يعني إيه، يعني <laughs> هو لفظ مصري شوية شائع يعني، جِلياط يعني إيه، يعني الإحساس القليل شوية عنده، ما عندوش الsense اللي إحنا بنقول عليه، ال الإحساس إنه حس يحس بأهل البيت، أنت ضيف جيت المفروض يعني أنت ليك ل ل ل ليك حقوق وعليك واجبات، واجباتك إن أنت تقعُد في المكان اللي اللي الراجل بيستضيفك ده فيه، تقعُد فيه ما تتحرّكش، ده ده ده ده واجبك، عينيك ما ما ما تخلّيهاش تلِف في البيت، ما تطلُبش حاجة منّه مثلًا، "هات لي" مش عارف "ما ما تجيب لي حاجة ساقعة، ما تجيب لي" مش عارف إيه، لأ مش ده مش من واجبك آآ ده ده ده ده مش من حقّك، أنت تقعُد في المكان اللي أنا هنقعَّدك فيه، ما تطلبش منّي إن أنا مثلًا أ أجيب لك زوجتي تسلّم عليك، يمكن أنا باستحي إن ممكن زوجتي تقعُد معاك، أنا أنا تقاليدي كده وعاداتي، في ناس تانية هو حرّة ما فيش مشكلة فما تطلبش منّي زوجتي تيجي تسلّم عليك، أولادي ده ده ده ده ح ح و و واجبك أنت كضيف، أمّا حقّي أنا ب د د ده حقّي أنا عليك، أمّا أنا الواجب اللي أنا أقدّمه لك إن أنا أستقبلك كويس، أقعّدك في مكان كويس، أشرّبك، أأكّلك، ما فيش أي مشكلة، فلازم يكون في خصوصية برضك، الضيف مش معناه إن هو يعني أيًا كان أنت مش ده مش بيتك وده ودي ودول مش أهلك برضه، آه أنت حبيبي وصديقي وجاي تزورني وشيء ومعنى جميل ومعنى قيّم، بس في حدود بين بين صاحب البيت وأهل البيت والضيف لازم تُراعى، الح الحقوق والواجبات.
أيوه. <chuckles> أيوه، أيوه، إمم. إمم. صح. أكيد. صح، ما مش بيتك. طبعًا. بالضبط. بالضبط، ما ينفعش، إمم، صح. واجب ال واجب الضيف نَفْسه، إمم. طبعًا. صحيح. إمم، طبعًا. طبعًا أ إمم، هو الحقيقة طبعًا زي ما أنت قُلت كده ال ال ال زي ما الضيف ليه ع واج ليه حقوق و فهو عليه واجبات، طبعًا، احترام حُرمة البيت والكلام ده. يعني الحقيقة الم الموضوع كان، ده كان جميل بصراحة أوي و و وباشكرك، شكرًا جزيلًا أوي عليه بصراحة.
بالضبط كده. بالضبط. بصراحة هو الموضوع طويل أوي ويعني والكلام فيه ب ب بيحتاج بيحتاج وق وقت كمان وكلام كتير خالص، لأن قيمة الضيف وحكاية الضيف ديّة حاجة يعني أقول لك إيه، يعني زي ما ب بدأت بقى كلامي معاك ده ده عبادة من العبادات اللي بتقرّبك من ربنا ولازم كل واحد يراعي إذا كان هو مستضيف أو ضيف، إذا كنت أنت ضيف لازم ت تعرَف اللي ليك واللي عليك وأنا إذا كنت أنا مضيف ليك وفاتح بيتي ليك لازم تكون عارف لك اللي اللي ليّا واللي عليك، بصراحة الكلام جميل خالص والكلام معاك ممتاز ورائع وبتاع، وأنا أشكرك، شكرًا، شكرًا جزيلًا جدًا.
صحيح. إمم. شكرًا، شكرًا ليك، شكرًا.